ده حلو أوي ده، إ إمتى ب ب بتقولي لأ الكلام ده سلبي أنا مش هاقوله لنفسي تاني، وإمتى تقولي ده كلام عاقل عادي م يعني إمتى تتدخلي يعني وتغيّري طريقة الكلام مع نفسِك؟
أنا باقعد أشتم ال الب الطرف اللي بينتقدني، يعني مش باقول لك إن جوّايا طرفين، ف فباقعد أشتم بقى باقول لها هو أنتِ غبية، هو أنتِ ليه بتقولي لي كده؟ فالتانية ترد لأ أنا مش غبية أنا، <laughs> مقتنعة في الصراحة، أنا عايزة مصلحتك بالضبط فاقول لها طب ما تقولي لي بطريقة كويّسة على فكرة أنا بافهم، وباقتنع بكلامِك كويّس، فالتانية تقول لها لأ أنتِ مش بتقتنعي أنتِ ماشية ورا دماغِك، تلاقيني طول اليوم باتخانق مع نفسي، بس أنا فعلًا ما باتقبلش، يعني ما باحس إن شخصيتي الوحشة بتقول لي كلام سلبي ووحش لأ أنا باوقفها، باقول لها لأ ما ت ما تقوليش كده أنا نجحت على فكرة في حاجات كتير يعني، إيه يعني الوقت مضغوط معايا، هاقدر أنجز، أنا دايمًا باخد الموضوع تحدّي يعني أنا من الناس اللي هو إيه، آه أنا فعلًا عندي ساعة ولازم أسلِّم شغل محتاج 3 ساعات، عارف حتّى لو مش هاخلصه، بابقى في طول الساعة أنا قاعدة هاخلصه، هاخلصه، هاخلصه، عندي عندي الإصرار ده. ولو حتّى ما صابتش آه ولو حتّى ما صابتش في الآخر إيه المشكلة ما عادي بي هي ه الساعة الجايّة هاخلصها، بعد ساعتين 3 هاخلصها، أنا اللي ضغطت نفسي من الأوّل، أنا اللي غلطانة فاهم، يعني بابقى مدركة اللي أنا عملته.
<laughs> آه. <laughs> اللي عايزة مصلحتك. <laughs> آه، آه. <laughs> <laughs> جميل. جميل. لأ. إمم. رائع، رائع. عندِك شخصيتين 3 جواكِ. لأ عادي ما فيش أي مشكلة. أنتِ أنتِ <laughs> إمم. <tsk> أنتِ وأنتِ بتكلمي نفسِك كده وعندِك شخصيتين، أو يعني كأنه عندِك شخصيتين، بتفكريني بواحد راح الجيش وقال لهم أنا لازم آخد إعفا عشان عندي انفصام في الشخصية، قالوا له الشخصيتين مقبول، الاتنين لائق.
<laughs> بيخشها مرتين بقى، بيزوّد ال <chuckles> الوقت <laughs> ما ما فيش أحسن من إن الواحد يكلم نفسه والله يعني.
دلوقتي أيوه، بالضبط كده. دلوقتي لو طب لو واحد بيكلم نفسه بطريقة وحشة، آآ يقدر إزاي يغير ده؟ يبدأ منين يعني؟
يشوف هو هو شايف نفسه ليه وِحشة، يعني مثلًا، زي ما قلت لك كده الشكل، لأ ما إحنا كلنا حلوين، وبعدين معلش ما أنت شايف شكلك وحِش في إيه يعني؟ بالضبط أنت عايز تنزل ال Gym طب ما تقوم تنزل ال Gym عايز حاسس إن أنت ز وزنك زيادة شويّة قوم و يعني شوف وزنك، عايز تحلق تضبَّط شكل دقنك؟
إمم. آه، يغيّر الوعي شوية. يا يا يا تتقبله يا تغيره يعني ما تقعدش امم.
بالضبط والتغيير بقى في إيديك، ما بقاش إن أنت كل شويّة تدّي لنفسك طاقة سلبيّة، طب ما أنت تقوم تغيّر، الوقت اللي أنت بت بتحتاجه والجهد اللي أنت بتحتاجه من جوّاك عشان تدّي لنفسك طاقة سلبيّة، وتفضل تعتت في نفسك وأنا شكلي وحِش، وأنا شكلي وأنا مثلًا عايز آخد Course، طب ما تقوم تاخد ال Course، بتضيّع في وقتك ليه، وبتدي نفسك طاقة سلبيّة ليه؟
مفهوم أوي.

مفهوم. هو لو يعني لو ما يضايقكيش مثلًا، هل مثلًا شُفتِ زميلات تانية ولقيتيهم أحسن منِّك، أو بيعملوا حاجات، طب ما هم عادي أهوّة، وواثقين في نفسهم، أو مثلًا آمم ك بعض البنات مثلًا آآ عندهم مثلًا معجبين وأنا لأ، أو في حاجات م آه. إمم.
أنا آه، والله حصلت <laughs> حصلت ويعني وتيجي تلاقي البنت والله العظيم يعني حرفيًا شبه كعب رجلي. <laughs> وتقول لك ده أنا إيه، كلّهم هيموتوا عليّا، وجاي لي طيار ورفضته، وجاي لي ضابط ومش عارف إيه، فاللي هو أنا بابُص لها ده على إيه؟ يعني معلش ممكن مثلًا البنت تبقى معدية ال150 كيلو، يعني بنت مش رُفيعة أصلًا. و وهي ما فيهاش حاجة حتّى في شخصيتها attractive فاللي هو، هو أنتِ بجد. و والكلام ده أنا كمان باشوفه على عيني، يعني باشوف الولد مثلًا اللي معجب بيها وهو واقف مستنيها تحت تحت ال بعد الدرس. فاللي هو أنت بتشوف <laughs> يعني حاول تعمل عمليّة يعني آه. فبعدين والله بجد ده اللي اكتشفته فعلًا، يعني شويّة مكياچ والله بيغيّروا الواحد. والله بجد وإن أنت تفهم نفسك، يعني أنا أنا أشوف وشي في المراية، وابدأ اشوف بقى كورسات مكياچ، أشوف إيه اللي هيليق على وشي، إيه اللي هيناسب معايا، ومش عيب يعني مش عيب اتعلّم.
<laughs> إمم. أيوه. أيوه، أيوه، أيوه. أيوه. <laughs> <laughs> تستغربي جدًا آه. <laughs> آه. إمم. جميل. إمم جميل، جميل، جميل.
كل واحدة بتعرف تبيّن جمالها، فبالتالي هتبقى ث واثقة أكتر في نفسها يعني.
حلو أوي أوي. يعني حتّى مثلًا ال اللي شعرها مش ناعم بتعمله كيرلي وبيبقى جميل وبيبقى آه ف شوفي شوفي ربنا خلق لِك إيه، آه ت يبقى حلو بالنسبة لِك يع إمم.
آه بالضبط، وبتعملوا بروتين. هو هم هيعطلوا. بالضبط، أنتِ وظّفي مفاتيح جمالِك في حاجة معيّنة عشان تطلّعِك أحلى حاجة. ما فيش بنت مش حلوة وما فيش راجل حتّى مش حلو. يعني هو آه فعلًا ال الجمال مش مقياس أوي للراجل زي ما بيقول لك، اللي بيعيب الراجل جيبه، مش ف مش مش جماله. بس ما فيش هي خلقة ربنا كلّها حلوة. ربنا خلقنا في أحسن تقويم. فاقتنعوا بده من جواكم، عشان ده فعلًا هيفرق أوي في شخصيتكم.
آه. <laughs> آه، آه. جميل.